É, se comportando, às vezes, mesmo de uma forma que elas não se comportaram durante todo o ano. Mas, já já parou pra pensar que, será que essas pessoas que você acha que, elas são falsas, será que quando chega nessa época elas não percebem que: "Nossa, por que que eu eu agi assim durante todo o ano"
O que? Hã. Ah, tá. Pode ser é v
"e eu não preciso agir assim." Mas aí, o
é verdade.
o que quebra é aquilo, né, porque começa o ano, e não só são essas pessoas que mudam. Mas, todo mundo muda porque todo mundo faz promessa e aí também elas mudam, elas fazem promessa, na verdade para serem diferentes, só que quando elas voltam à rotina, elas não conseguem ser diferentes também, não conseguem adotar novas novos hábitos e e voltam ao normal, né.
Aham. E vó, hã. É. Sim. É, eu acho que talvez, é é essa coisa da ser feliz, talvez, foi uma expectativa que eu tinha de criança, e quando eu vi que tinha muita briga, essas coisas, talvez eu fiquei um pouco frustrada, e passei a tipo, quase virei o Grinch, né, tipo, odeio o Natal. <laughs> Mas hã.
Mais um ponto de vista. Uhum. <laughs> Sim. <laughs> Olha só, mas hã, você acabou de fazer uma revelação, né, porque
Hã.
o o Grinch, ele ele é do bem, na verdade. Ele coloca aquele coração
Como? Eu não eu eu não tô lembrando.
coração de pedra, não lembra não? Que ele coloca um coração de pedra, mas é porque ele fica com raiva, porque meio que as pessoas não trataram ele bem
Não. A lá, eu sou o Grinch.
e aí <laughs> e aí, por isso que ele que ele começa a tratar, mas o coração do Grinch é bom.
<laughs>